Oh, das sagt mir was. Ich weiß aber nicht, wieso.
Ja, konntest du deinen eigenen dungeon bauen, so als Strategiespiel und wenn du ganz viele Punkte gesammelt hast, konntest du mal den Teufel in deinem dungeon beschwören. Das war so horny, saugeil. Da gab's auch eine Folterkammer. Da konntest du dann so die die ja, und da konntest du richtig krasse Sachen anstellen, weil du hattest ja auch weibliche Kreaturen und so, also nicht schlecht. Also, das waren geile Zeiten. Oh Mann, hatte ich Spaß. Ja,.
Aha. Ach krass, ja. Wahnsinn. Oh, mit Folterkammer, oh, spannend. <laughs> Richtig gruselig, gell? Ja. Wahnsinn. Oh Mann. Echt, ey? Ja, also zum Teil kann man echt sagen, ähm, dass dass man solche Spiele gar nicht mehr wirklich wiederfindet, so so nostalgische Spiele, gell, wo man echt denkt: „Boah“ ja.
Ja. Ne, gar nicht. Ja. Ah, die trauen sich das auch nicht mehr. Wo kann man denn jetzt noch 'ne Folterkammer bauen? War aus Spaß. <laughs> Ja, das gibt es ja gar nicht mehr.
Ja, <laughs> Ja, ah, ja, f ich meine gut, ne, wenn du jetzt so zum Beispiel so Schlösser anguckst, die haben ja oft noch im Keller diese Folterkammern, die man besuchen kann, so Art wie Museum und so und da spukt's ja auch immer ganz schön heftig, dass ähm, ja, also, das, äh
Ja. Ja. Ja. Ja. Mhm. Ja, genau. Oh, da muss ich dir noch mal „Baldur's Gate“ ans Herz legen, weil weil gibt's 'ne Szene zum Beispiel, da, äh, wirst du beim Klauen erwischt, geht nicht anders, das ist dann so und dann wirst du halt ausgepeitscht, ne? So, und dann und dann kannst du auswählen, was für 'ne Reaktion machst du? Entweder, äh, du schreist vor Schmerzen oder oder du fängst an zu stöhnen. Das geht auch und dann gibt's Leute in deiner Gruppe, die sich das angucken und die sagen dann, gefällt dem oder gefällt dem nicht und dann weißt du, wer dich mag und wer dich nicht mag, so. Und das ist immer anders, ne? Also, das ist so ein krasses Rollenspiel. Ah, ich erzähle dir jetzt nur die Sachen, die äh, sage ich mal, anzüglich sind. Es gibt auch sehr viele schöne Sachen, ne? Jetzt nicht falsch verstehen. Ja, ich dachte so: „Hä? Das gefällt mir“ beim Auspeitschen, habe ich angeklickt und dann was dann kommt, ja. <giggles>
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ah, okay. Ah, klasse. <chuckles> Ui, wie lustig. <snorts> <laughs> <chuckles> <laughs> Wie lustig. <laughs> Witzig, ja. Ach, das bleibt in Erinnerung, gell? <laughs> <laughs> <laughs> Wie süß, ja. Mhm.
Das sind Rollenspiele, wo man wirklich die Freiheit hat, alles zu tun, weißt du? Das gehört für mich dazu.
Mhm. Ja. Spitze. Und auch das Einkladen Klei Einkleiden, sage ich mal, gab's das bei dir auch mal in solchen Spielen, oder? So umziehen und so, ja?
Ja. Ja, „Baldur's Gate“ da kannst du komplett, genau, 1.000 Sachen kombinieren und so weiter, ja.
Ja, das macht mir auch Spaß. So, Einkleiden und so.
Dann magst du ja auch s ach, habe ich hast du mir schon erzählt, du magst Sims, ne? Genau. Ja. Ja, das ist auch so cool. Das mag meine Frau auch so gerne. Ja.
Ja, genau. Oh, ich liebe das, ja. <laughs> Das ist auch mega so schön, das Haus innen einrichten und so. Also, das mag ich sogar noch lieber als das Einkleiden ist äh, die Häuser einrichten und dann die dann erweitern und ausbauen und, ähm, ja.
Ja. Ja. Oh, ja. Super. Voll die Architektin. <laughs>
Ja, <laughs> aber bei mir sieht's aus wie bei Pipi Langstrumpf. Also, <laughs> kunterbunt, ja, also ich liebe das, ja. <laughs>
<laughs> Ja, bei mir auch, bei mir auch. Einfach, dass wir beide da chaotisch sind, da habe ich keinen Zweifel. <laughs>
Ja, ne, ich glaube auch. <laughs>